هي بتحِب ماما بتحِب فايزة أحمد جدًا و وب دايمًا بتسمَع أغاني بقى وأم كلثوم، وبتسمَع أغاني عبد الحليم، بس بتحِب فايزة تحديدًا. يعني يعني هي فعلًا فنانة جميلة الصراحة، وأنا لمّا ركِّزت معاها، ما كنتش باحِبها أوي، بس لمّا ركِّزت معاها لأ، يعني طلَعت فنانة قديرة جدًا يعني. فركِّزت معاها، وكمان أغنية ستّ الحباب يا حبيبة ديّة ليها ذكريات معانا جدًا، على طول بنسمَعها أنا وهي، و وهي كانت على طول بقى بتفتكِر
إمم. آآ ال العيلة كلّها تقريبًا بتحبها.
آه جدًا، آه و وعلى طول هي تسمَع ال ال يعني ال الأغاني ال المؤثِّرة ديّة وتقعُد تعيَّط كده مع نفسها، باحِس إنّها بتشغِّل الأغنية عشان تقعُد تنكِّد على نفسها يعني. أيوه آه، للدرجة دي آه، إمم.
ياه! ل للدرجة دي! للدرجة دي! يا لهوي! إمم، طب آآ، ال هل هي بتشغّلوها بقى فعلًا في التجمعات والّا بتختاروا مثلًا أغاني تانية معيّنة؟ هل أنتم لمّا بتتجمعوها فعلًا بتشغّلوها والّا أنتم بتختاروا مثلًا نوع أغاني مختلف أو حسب كل مناسبة؟
م بُص، طبعًا إحنا بنشغِّلها، طبعًا الأغاني ال ديّة بنشغِّلها آآ، لأ في طبعًا في التجمعات ونقعُد نسمَعها كده، بالذات بقى في ال في المناسبات يعني. عندنا طبعًا المناسبات دي حاجة مهمة جدًا، لازم الواحد يشغِّل الأغاني اللي بيحِبّها، ولازم يعني آآ، بالذات بقى طبعًا أغاني لرمضان وأغاني العيد. لمثلًا ليلة العيد ليلة رمضان دي لازم نشغِّل على طول آه، أغنية عبد المطَّلب ويا ليلة العيد أنستِينا و وأغنية بتاعة رمضان جانا، والحاجات ديّة لازم، طبعًا الأغاني دي م من الحاجات اللي اللي بتر بتربِط الواحد جدًا جدًا يعني بال بالعيلة وبالجو الأُسري كده، جميل يعني.
إمم. أكيد، آه. لازم آه، لازم يبقى في أغاني في المناسبات دي بالذات. آه.

حلو أوي اللي أنت يبقى عندكم، زي أغنية كده بتفكّركم ببعض على طول، حتّى لو في حصل أي حاجة ممكن تفكّركم، بالأيام الحلوة وكده. طَب هل أنت شايف بمناسبة الموضوع ده، إن الأغاني ممكن مثلًا فعلًا تفرّح واحد، أو تفرّحه أو تخرّجه من حالة حُزن فعلًا؟ والّا الموضوع ده صعب ومش بيحصل أوي؟
إمم. إمم. فاهم قصدك. آه طبعًا، بتغيّر الmood طبعًا بتغيّر الMood جدًا والأغاني، من ال من الحاجات الصراحة والفن عامةً، أصلًا الموسيقى دي غذاء الروح، يعني الواحد فعلًا لمّا بيسمع موسيقى، لأ موده بيتغيّر وبيتحسِّن للأحسن طبعًا، ف لأ طبيعي يعني الموسيقى بتغيّر الMood باتّفق معاك جدًا، و وهي صراحة يعني، هي غذاء الروح الصراحة يعني مش عا الواحد مش عايز يقول يعني أكتر من كده يعني، أنا باحب أنا باحب موسيقى جدًا وإحنا عيلة فنية زي ما قُلت لك، أنا كمان ذوقي كمان في الموسيقى مختلف شوية مثلًا كمان، باحب أسمع ساعات الclassic music بَقى اللي هُم الناس الconcerto والموسيقاريين والموسيقار، آه وعمر خيرت كمان، عمر خيرت والعالم دي، أيوًا آه عمر خيرت أنا باحبه أوي، إمم، إمم.
آه. آه الصراحة. حلو أوي الصراحة. ذوقك متنوع، بتحب تسمع كذا حاجة أو كذا أزمنة مختلفة. كمان! عمر خيرت حتّى بتس بتحب تسمع موسيقى عامةً حلوة.
آه، بالضبط آه.
إمم، طَب هل أنت من النوع مثلًا اللي لمّا بتعمل أي حاجة، بتحب تسمع موسيقى والّا لأ؟ يعني مثلًا لو بتتمرّن أو بتطبخ أو مثلًا بتعمل أي ح أي نشاط، هل أنت من النوع اللي بِيِفضّل فعلًا يِفضَل سامع موسيقى، والّا بالنسبة له عادي لأ يعني الموسيقى ليها أوقات معيّنة وكده؟
آه طبعًا. آه طبعًا، آه. إمم، الأغاني الحماسية مثلًا بتبقى وأنا باتمرّن مثلًا وأنا باجري باحطّها احط السماعة في ودني كده، وأقوم مشغل بَقى أغاني حماسية، وبتبقى أغاني أجنبي جدًا، بَـقى مش بتحمّسني يعني بت بتخلّيني كده إيه، عندي power كده بتديني يعني عارف أصل مش هاشغّل مش هاشغّل مو مش هاشغل مثلًا موسيقى slow مثلًا وأنا رايح أجري، ل كده وأنا واقف باطبخ لازم أشغّل حاجة بَقى هيصة كده، لازم أحس إن أنا باعمل حاجة يعني فاهم، آآ مش لازم يعني ممكن أشغّل حاجة شعبي، ممكن أشغّل عمرو دياب، ممكن أشغّل أي حاجة بس مش مش يعني، مش حاجة slow مش حاجة لأ لازم كده أقعد بَقى إيه أبقى في Mood كويس وأنا باطبخ، لإن أنا باحب الطبخ جدًا آه، جدًا فك لأ يعني بالضبط، فعلًا آه، لأ باحب الموسيقى دي، باحب أشغّلها في كلّ في كلّ الأجواء الصراحة.
بتحمّسك فعلًا الأغاني دي؟ تدّيك دَفعة لقدّام. آه. أكيد آه. عايز زي ت تِفَوَّق كده وأنت بتسمع الأغنية. طَب هل أنت مثلًا لو بتعمل نشاط معيّن زي مثلًا واقف في المطبخ بتطبخ، هل بِتفَضَّل اللي أنت تسمع موسيقى، والّا اللي أنت تشوف فيديو؟ لإن في ناس كتير تِفَضّل مثلًا تشغل فيديو، وتفضل تتفرّج عليه وهي شغالة، هل أنت تفضّل أكتر الموسيقى؟
لا، لا، لا، لا، ما ما أقدرش أشوف فيديو لأ ما أقدرش. لأ أنا ما باقدرش أشوف فيديو ما باعرفش أركّز في حاجتين في نفْس الوقت، لازم يا يا أسمع يا أسمع الموسيقى باسمعها بوِدني بس مش مش وباستخدم عيني بَقى في الطبخ وبتاع، لكن الفيديو لأ مش هاعرف أشوف حاجة لأ، لازم يعني ممك ممكن أشغّل مثلًا ممكن أشغّل مثلًا حاجة ليها علاقة مثلًا ب بال بالناس اللي بتتكلّم أو بحاجات تعليمية، أو مثلًا كده في وِدني، بس ما ما اتكلّمش يعني، لأ ما ما أشوفش حاجة فيديو لأ.
آه. ده فعلًا منطقي آه. تحس إن أنت مش مش بتعرف تتفرّج كويس، يعني أنت بتعرف تسمع أكتر.
ما لأ مش ب مش مش مش هاستمتع أصلًا، مش هاشوف حاجة، أنا بابقى مركِّز في الطبخ أكتر، إمم.
أكيد آه.